อื้อฮือ พอช่วงวัยมัธยมอะครับ โทรศัพท์เนี่ยมันเรียกได้ว่าสมาร์ตโฟนน่ะครับ เขาก็แบบออกมาจากเมื่อก่อนมันจะเป็นตัว BlackBerry เนาะ ยังเป็นปุ่มกดอยู่ แล้วพอเขาเปลี่ยนมาโทรศัพท์รุ่นแรกครับที่เราเห็นเลยครับ มันจะเป็นเหมือนกับ Samsung ครับรุ่นหนึ่งที่แบบเป็นจอสัมผัสเนาะ เป็น Samsung เอ่อ ไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรครับ Galaxy สักอย่างหนึ่ง โอ่โฮ! เรารู้สึกว่า เออ เราเห็นพี่ที่แบบว่าที่โรงเรียนเราอะแบบซื้อเครื่องนั้นมา แล้วมันกลายว่า โอ้ มันคืออะไรเนี่ย มันคือแบบอะไรที่น่าสนใจมาก เราสามารถเล่นเกมอะ จากแต่ก่อนตอนเด็ก ๆ อะ เราสามารถ เล่น เกมได้เฉพาะในคอมพิวเตอร์เนี้ยครับ แล้วพี่เขาอะก็คือเหมือนกับสามารถเล่นเกมได้ผ่านโทรศัพท์เลย แล้วมันเป็นเรื่องที่แบบแปลกใหม่มากเนาะ แล้วเราก็เหมือนกับค่อย ๆ มีการใช้ชีวิตครับแล้วก็ซึมซับเนาะ พอเราโตขึ้นโทรศัพท์เนี่ย เขาก็เหมือนการ มีการพัฒนาเนาะในด้านเทคโนโลยีมากขึ้น มีการหันมาใช้แล้วในลักษณะของปุ่มกด BlackBerry เนี่ยก็คือเอาต์ ก็คือตกยุคไปแล้ว มีการถอนไปแล้ว ยอดขายตกลง ห่าน ทุกคนนะครับหันมาใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนมากขึ้นเนาะ แบบที่แบบเป็นปุ่มสัมผัสอย่างเงี้ยครับ แล้วก็โตมาในตอนแรกครับ เราก็ โอ้ ถึงขั้นว่าอ้อนวอนนะ ให้แบบคุณพ่อคุณแม่เราอะซื้อให้หน่อยเงี้ยครับ ซึ่งในตอนแรกอะ เราก็อาศัยเหมือนกับเอามาเล่นเกมอย่างเดียวเลยครับ แต่พอเราโตขึ้นเนาะได้เข้าสู่แบบในชั้นม.ปลาย ชั้นมหาลัยเงี้ยครับ Trend กระแสตามช่วงวัยนะครับ มันก็จะได้แบบเหมือนมีการปรับเปลี่ยนไปมากขึ้นครับว่า จากเดิมเนาะเราใช้แค่เล่นเกมอะ มันก็เริ่มกับมีสื่อ Social Media อย่างเงี้ยครับ มีแบบแอปเฟซบุ๊ก Instagram มี LINE บ้างเงี้ยครับ เข้ามาให้เราเล่นเนาะก็แบบเหมือนกับเชื่อม เหมือนกับเชื่อม เชื่อมโยงผู้คนน่ะครับที่อยู่แบบต่างโลก ต่างจังหวัดกัน หรือต่างพื้นที่กันน่ะ ให้มาพบเจอกันได้เป็นพื้นที่สาธารณะอย่างเงี้ยครับผม
อืม อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ หือ ค่ะ ค่ะ อา ใช่ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ๆ ใช่ อืม โอเค เห็นภาพเลยอะ พอสมาร์ตโฟนมา คือทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดเลยเนาะ แบบพวกแบบรุ่นเก่า ๆ แบบกด ๆ เนี่ย ก็แบบว่าค่อย ๆ เอ่อ หายไป เลือนหายไป แต่เมื่อก่อนเนี่ยแบบว่า โอ้โฮ ใคร ๆ ก็แบบใช้ BlackBerry เนาะ ใคร ๆ ก็แบบเหมือนขออะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรนะ PIN อะไรงี้ ใช่ไหมคะ?
อืม อืม อืม ครับ ส่วน <chuckles>
ใช่ไหม? PIN เวลาจะ จะ จะแชตกัน อะไรสักอย่างเนี่ย <chuckles> มัน
ส ส่วนตัวไม่ ไม่ทันใช้ครับ ทัน แต่ว่าเคยเห็น แต่ว่าในตอน ตอนเล่นนีไม่ทัน อา
อ้าว เหรอ? อ่า ๆ เออ ๆ ๆ เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไร ใช่ แต่ว่า แต่พอแบบเป็นยุคสมาร์ตโฟนเนี่ย คือแบบ โอ้โฮ ทุกอย่างนี่คือแบบกวาดล้างพวกแบบโทรศัพท์รุ่นเก่า ๆ ไปหมดเลยอะ เออ แล้วพอมีสมาร์ตโฟน มีแอปพลิเคชัน อะไรพวกเนี้ย ต่าง ๆ เข้ามาเนี่ย คุณก็มีโอกาสได้จับจอง สักเครื่องหนึ่งใช่ไหมคะ? พฤติกรรมการใช้เป็นยังไงบ้างคะ?
อืม ใช่ครับ แต่เรา อืม อืม ใช่ครับผม